Hey, äh, ich würde gerne mal über 'n Thema sprechen, ähm, das mich doch sehr beschäftigt und ich würde sagen, teilweise auch belastet. Und zwar, ähm, bin ich jemand, der ziemlich Probleme hat bei 'nem Tag, der gefüllt war, ereignisreich, in dem es viel zu tun gab und ich vielleicht irgendwie, ja, immer, ähm, ganz oben im Energie-Level unterwegs war, sage ich also, würde ich es mal formulieren, ähm, dass ich dann total Schwierigkeiten habe, abends zur Ruhe zu kommen und zu sagen: „Jetzt ist auch vorbei, lass einfach mal alles fallen, ähm, entspann dich und und, ähm, komm zu dir und zur Ruhe“, das fällt mir total schwer, weil ich dann irgendwie merke, dass ich durch, ähm, super viel Input und dann vielleicht auch wieder Folgegedanken gar nicht in den Modus komme, einfach, ähm, ja, loszulassen. Und da würde ich gerne einfach mal 'n bisschen drüber quatschen und vielleicht gibt's ja auch 'n paar Möglichkeiten, wie man da, äh, ja, vielleicht mehr Selbstfürsorge betreiben könnte, ja.
Klar. Mhm. Oh, boy. <chuckles> Mhm. Verstehe. Logisch! Ja, klar. Ähm ich muss 'n bisschen dich fragen, um das besser zu verstehen. So, ist dein Tag, ähm, sehr voll mit 1.000 Sachen und Arbeit? Bist du so richtig du kannst kaum durchatmen, weil du von einer Sache zur anderen hetzt? Ist das richtig?
Ähm, jein. Also, ich würde sagen, es gibt definitiv einige solcher Tage. Ich habe, ähm, keinen komplett, äh, durchstrukturierten Tagesrhythmus, sondern der variiert doch immer wieder. Und dementsprechend gibt es dann einige Tage, die dann doch sehr voll sind und auch, äh, wahrscheinlich zu voll, wenn man das von außen betrachten würde. Und gerade an diesen Tagen merke ich dann, hm, irgendwie gibt's dann auch am Ende des Tages keine Ruhe und ich nehme die ganzen Sachen irgendwie auch noch mit in den Schlaf, gehe sie durch und und, ähm, genau, komme da irgendwie nicht so in den Modus, dass ich, ähm, ja, mich einfach entspannen kann. Es gibt allerdings auch Tage, die jetzt nicht völlig überladen sind, die 'n bisschen ruhiger angegangen werden können und wo es zwischendrin auch immer mal wieder Pausen gibt. Und da merke ich dann, dass mir abends das Abschalten auch 'n bisschen leichter fällt.
Mhm. Ah. Mhm. Oh, nein. Ja. Mhm. So, das heißt, äh, ich ich höre da irgendwie raus, dass du bei den ruhigeren Tagen besser abschalten kannst, aber bei diesen verrückten Tagen, ähm, nicht. Und dass du sagtest auch, das ist so unstrukturiert, der Tag. Äh, da ist dies und das, ähm. Glaubst du, dass das eigentlich der Grund ist, dass der Tag so voll ist mit 1.000 Sachen und vielleicht auch unverhe äh, unvorhergesehenen Dingen, dass du abends da noch drüber grübelst. Und dann ist es natürlich auch schwer, denke ich, da auf Knopfdruck runterzukommen. Weil an den Tagen, wo du wo das mehr ruhig ist, da kommst du ja wahrscheinlich ich kann ich mir vorstellen, das musst du mir mal sagen, ob es wirklich so ist. Du kommst von der Arbeit und du du denkst schon daran, dass du irgendwie abschaltest, du machst dies, du bist ruhiger. Ist das das vielleicht?
Hm, ja, ist 'ne gute Frage. Danke auf jeden Fall erst mal für die Frage. Es ist, äh, schon also, <clears throat> ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, ähm, an anderen Tagen dann auf Knopfdruck abschalten kann. Ich würde eher das so formulieren, dass es dann vielleicht 'n bisschen automatischer von selbst passiert. Also, ich würde sagen, ähm, ja, wenn ich ich jetzt einfach mal 'n klassischen ruhigeren Tagesablauf, ähm, beschreibe, dann wär's, dass ich, äh, ähm, vielleicht 'n bisschen zu Hause Arbeit erledigt habe, dann gucke, dass ich 'n bisschen Bewegung kriege, durch die Stadt spaziere, dann bin ich noch was an meinem anderen Arbeitsort im Büro. Mache da noch 'n paar Dinge. Wenn's richtig super läuft, habe ich sogar noch 'n bisschen Zeit für eigene kreative Projekte. Und dann gehe ich schon mit so 'ner Grundgelassenheit, sage ich mal, in den Abend hinein, dass ich dann weiß: „Okay, jetzt habe ich da an allen Ecken 'n bisschen was gemacht. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Jetzt kann ich's auch gemütlich angehen lassen,“ denke drüber nach, was ich einkaufe, was ich mache. Und auch da gibt's mit Sicherheit Tage, dass mich gewisse Ideen nicht loslassen und man vielleicht, ähm, auch nicht abschaltet, aber das ist 'ne andere Form. Ich würde, ähm, es definitiv auf diese sehr vollen Tage beziehen, gerade, ähm, um da auch mal 'n 'n, ähm, persönliches Beispiel zu geben. Wenn ich dann auf 'n Projekt fahre, da ist dann 'n mediales Projekt, 'n Video, das erstellt werden soll zum Beispiel und dann geht's am am Vorabend los. Man fährt 4, 5 Stunden in 'ne andere Stadt, checkt dann da ins Hotel ein, weiß, man muss am nächsten Tag super früh schon los. Da geht der Stress schon so 'n bisschen los, obwohl die Anreise ja erst mal locker war. Aber man weiß: „Okay, geht echt mega früh los. Ich muss zur Ruhe kommen.“ Dann schläft man vielleicht schon 'n bisschen schlechter, weiß, dann am nächsten Tag arbeitet man dann am Set für 6 bis 8 Stunden, muss dann noch mal die lange Heimreise antreten, also wird den ganzen Tag auf 'n Beinen sein. Und dann kommt so 'n Modus, in dem ich sagen würde, da ist man irgendwie immer so am am Energielimit, wenn man weiß, okay, man muss die Konzentration aufrechterhalten, denkt aber auch schon drüber nach: „Was ist dann der nächste Step? Wann werde ich überhaupt mal abschalten können?“ Und wenn man dann eigentlich, äh, irgendwann zu Hause ist, auch wenn's total spät ist und man ja logischerweise ausgebrannt und platt sein müsste und abschalten könnte, ähm, klappt das dann nicht. Und man merkt: „Okay, ich bin irgendwie immer noch auf diesem Energielevel, das ich den ganzen Tag über hatte.“ Und komme da irgendwie nicht von los.
Klar. Mhm. Verstehe. Ja. Toll, toll. Mhm. Ja. Klar, erzähl. Ah, verstehe. Mhm. Ja. Ah, ja. Klar. Mhm. Mhm. Ja. Ich verstehe das jetzt ein bisschen besser, glaube ich, weil, äh, diese Tage, wo du da unterwegs bist, ähm, das das ist ja wirklich es ist super interessant, was du da beschrieben hast, was du machst beruflich, ähm, und spannend und all diese Dinge. Und dann, wenn du nach Hause kommst, ja, da da kann ich schon sehen, dass das schwerfällt, weißt du, irgendwie so runterzuschalten. Wenn an den anderen Tagen ist das alles ruhiger und du sagtest auch schon, äh, du Wahrscheinlich lässt du deinen Arbeitstag auch so langsam ausklingen und dann kannst du paar Sachen erledigen, das das macht dich auch 'n bisschen ruhiger und du weißt, du hast 'n paar Dinge auch noch privat geschafft. Das ist ja an diesen Tagen überhaupt nicht möglich. Ist das richtig?
Genau, ja, so könnte man das beschreiben, ja.
Ähm. Vielleicht diese Tage kannst du ja nicht du du hast diese t Arbeitstage, diese bestimmten Arbeitstage, stimmt stimmt das? Du kannst die das ist dein Job, so. Ist es vielleicht möglich, ähm, dass du das ist schwer, ich verstehe das, aber dich hinsetzt nach der Arbeit und
Mhm.
einfach halt irgendwie beruhigende Musik dir anhörst, dass du irgendwie dein deine Gedanken 'n bisschen von der Arbeit weglässt. Weil ich glaube, das sind deine Projekte, deine Arbeit, die dich immer noch so aufrecht, die b die dich so in diesem hohen Energiemodus lassen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Ist 'n guter Punkt, den du da ansprichst. Es ist definitiv so, dass man dann, ja, aus dem Grund nicht abschalten kann, weil man, äh, sehr, sehr viel gemacht hat und und zu verarbeiten hat halt irgendwie im Kopf. Und, ähm, klar, man kann natürlich probieren, sich dann hinzusetzen, 'n bisschen was zu hören. Ich merke dann halt häufig, dass es schwierig ist, das irgendwie, äh, zuzulassen und sich auch darauf einzulassen, dass man jetzt in der Ruhe ankommt und, ähm, da runterfährt. Ich hatte mir auch schon überlegt ich weiß nicht, ob's da vielleicht 'n paar Routinen gibt, wie man selbst bei 'nem stressigen und super vollen Tag da vielleicht Kleinigkeiten einbauen könnte, die einem irgendwie über den Tag hin 'n gewisses ähm, 'n gewisses Entsp besseres Entspannungslevel gibt, also den Stress, ähm, quasi permanent über 'n längeren Zeitraum leicht senkt, anstatt am Ende einfach nur abzuschalten?
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ähm, ich Vielleicht ist das 'ne Möglichkeit, dass du dich hinsetzt, äh, den Griffel fallen lässt sozusagen und dann das kannst du überall machen, auch in der während der Arbeit, einfach so ganz tiefe Atemübungen machen. Ähm.
Mhm.
Tief durchatmen vielleicht so 3, 4, 5, äh, dich auf deine Atmung konzentrierst, so dass du, äh, eigentlich nicht so viel Möglichkeiten hast, dich an andere Sachen, da oder auf andere Dinge dich zu konzentrieren. Dass du dich richtig auf deine Atemübung konzentrierst, tiefer einatmen und wieder ausatmen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, so was macht man in Yoga, da müsstest du mal nachschauen. Oder Meditation, in die Richtung. Das bringt ja auch den Körper irgendwie runter und das kannst du eigentlich fast überall machen. Ja, wenn du unterwegs bist an diesen verrückten Tagen, äh, da bleibt dir wahrscheinlich nur eins übrig, das morgens vielleicht zu machen, äh, dass du und morgens oder abends eigentlich eher gesagt. Ich weiß nicht, ob du dazwischen mal dich ruhig irgendwo hinsetzen kannst, ähm, und so diese Atemübungen machst. Wäre das 'ne Möglichkeit?
Ist 'n interessanter Punkt. Ja, das wäre, äh, definitiv mal ‘ne Option, drüber nachzudenken, ob man vielleicht extra dann in solchen, ähm, Phasen, wo man weiß, dass es so stressig wird, vielleicht auch so ‘n bisschen vorarbeitet, dass man irgendwie sagt: „Okay, am Tag, bevor es dann richtig losgeht, sorge ich definitiv dafür, dass ich diese Übungen machen kann, mich so ‘n bisschen sammle und mich schon mal darauf einstelle und weiß so: 'Hey, das wird ganz viel.' Und deswegen, ähm, probiere ich deswegen auch extra viel mich zu beruhigen an dem Tag davor.“ Das find ich 'n sehr, sehr guten Ansatz und dass man dann sagt, dass man Wahrscheinlich, hat es ja auch viel mit einem selbst zu tun, dass man, auch wenn man ständig unter Strom ist, ähm, trotzdem wahrscheinlich niemand irgendwie die Nase rümpfen würde, wenn man sagt: „Hey, bin grad mal kurz 5 Minuten vor der Tür.“ Und das reicht dann ja vielleicht schon, wenn man das 3, 4 mal einbaut am Tag und sagt: „Ich gehe mal in mich, atme mal durch, bewege mich 'n bisschen, gucke dann auch auf keinen Fall auf‘s Handy, ob neue Nachrichten oder so gekommen sind, sondern bin einfach ganz da für mich und, äh, schaue, dass ich dadurch mein ja, mein mein Grundstress-Level, den Pegel vielleicht so ‘n bisschen senke.“ Das finde ich 'n 'n guten Ansatz, ja.
Aha. Mhm. Ja. M natürlich. Klar. Ja. Mhm. Oh, nein. <chuckles> Bloß nicht. Ja. Und, du kannst daraus vielleicht so eine Routine machen, dass du dazu vielleicht auch noch irgendein, äh wenn du Tee magst, ich würde da an deiner Stelle nicht Kaffee noch dazu trinken, äh, das pusht ja auch. Äh, da gibt es ja so ganz tolle Teesorten. Äh, muss nicht Kamille beruhigt, aber das kann vielleicht bisschen langweilig sein. Es gibt so sehr schönen Green Tea, ähm, dass du daraus so 'ne Prozedur machst. Weißt du, wie ich meine? Äh, und dann die Atemübung und eventuell kannst du dich irgendwo hinsetzen. Draußen irgendwo, wo das 'n bisschen schön ist und wo dich keiner stört, dass du da 5 Minuten vielleicht da irgendwo dich a a ausschließen kannst von deiner Arbeit oder von der Gruppe?
Mhm. Mhm.
Ist das noch was, was du vielleicht
Ja, das das doch ja, sind doch schöne Ansätze. So ‘n Tee könnte ich mir eventuell ja auch vorher schon brauen und dann in der Thermoskanne mit mir mittragen und dann gucken, ob ich da meine Momente finde, in denen ich mal durchatmen kann und entspannen kann. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren bei den nächsten sehr stressigen Tagen und danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und auch für deine Ratschläge.
Mhm. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Super. Klar. Klar, jederzeit. Viel Glück.